うーん、ま、先ほども言ったように、なんか、その、課題がささえあと自分ちょっと前まで、その、アメリカの大学に行っていたんですけど、その時は、あの、課題がめちゃめちゃでかいたくさん出るというよりも、めちゃめちゃなんか大きな課題がドーンと出されて、それを一日中取り組んでいないと、対処できないような課題がたくさん出されてて。それだと逆に、その、常に、その、脳裏に課題をやらなきゃっていう使命感があって、それのおかげで、ま、たくさんできたっていうのはあるんですけど。しかも、その、日本の方がなんか娯楽っていうか、カルチャー的なところも層が厚いと思うので、それで、ね、結構、が注意が散漫になってしまって
うん、うん。 あ、そうなんですね、はい、うん。 うんうん。 ああ、はい、うんうん。 うん。うんうん。 うん。 あ、そうですよね。はい。うんうん。うん。 うん。 うーん、あ、そうなんですか。うん。うん。 <laughs> そうなんですね。うん。うん、うん。
ま、なんか細々とした、はい、タスクが多くてっていうところはい、げ原因ですね。はい。
あ、そっかそっか。ああ、なるほど。そうなんですね。ま、ちょっとアメリカとね、全然違うっていうところで、ちょっと困惑されてると思うんですけれども。まあ、その、それに対してね、こう、今までこう試したこととか、その、こまごわごまとした作業を、あの、先延ばししないためにしてきた取り組みなど、今まで何かありましたか？
はい。はい。 と、ま、試したこととしては、なんか、一回開き直ってしまうっていう方法が一つで。それは、あの、なんか、どうせやらないんだったら、最後まで残しておくことによって、次にも、ま、出さない、その、あの、出さなきゃいけないっていうことがわかって、それせんそそれさえ忘れていなければ、最終的には出すっていう使命感はあるわけで、結構、その、締め切り1時間、1週間とか期限があっても、なんその、締め切り1時間前とかに着手して、逆にもう、あの
はい。 ほう、<chuckles> あ、なるほど。うん。 うん。 うんうん。 うん。 うん、うん。 <laughs> はい、うん。 うんうん。 うん、うん。
やる気が起きないならやらないっていう、ふ風な <chuckles>
<chuckles> なるほど、 とるへ、なるほど、はい、うんうん。
逆転の発想で取り組んだりして。その結果は、ま、だいぶ、あの、その分他の、あの、その、むそれの前の、じ時間を、その課題に費やすとか、あ、つ課題に、うん、かつついて考える必要がなくなったので、効率的に時間を使えるようにはなったんですけど。ま、あの、一つの問題としては、その、課題のクオリティが低下してしまうということと、ま稀に、あの、<chuckles> 出し忘れてしまうっていうところが、はい、ありますね。はい。
うん。 うん。 うん。 ああ、そっかそっか。うん。 うん。 ああ、なるほど、うん。うん。 ん、ふん、なるほどね。はい。この、ま、タスク管理であったり、ま、大学の課題、レポート管理というところなんですけど。え、例えば、あの、会社の人であれば、こう Google カレンダーとかで一括でこうね、まとめてしまうっていうのがあるんですけれども、あ、そのような、あの、なんかツールとかは使われてますか？
はい。 はい。 うんうんうん。 はいはいはい。

ま、確かに、その授業も、あの、時間割が決まってるわけなんで、そこで、あの、その、なんか、時間割の空いてるところに、どこに行って何をするってか、そういうところを取り組めると、確かに効果的かもしれないと、今思いました。はい。
うん、うん。 はい、うん。 うん。ああ、はい、うん、うん。 <laughs> そうですよね、うん。えっと、先延ばししてしまう要因として、こう、アメリカとね、全然違うっていうのはあるんですけれども、えっと、やっぱり、その、作業を始められない時だったり、作業をやろうとした時に、なんか、どどんな気持ちになってるんですかね、結構ネガティブな感じなんですか？
はい。 そうですね。ま、あ、その、多分、皆さんそうだと思いたいんですけど、なんか、単純に、なんか、パソコン開いてたら、なんか、YouTube とか開いちゃって、あの、やろうっていうていう意思があるからこそ、その、ま、一旦は、あの、端末を開いたりするんですけど、そこで別に期限がまだあるっていうところ、あるそう、まだ期限あるしなっていう発想が頭をよぎってしまうせいで、何か、他のものに手を伸ばしてしまうっていうところで、ま、感情が何か働いてるかっていうよりは、なんか、もう無意識に、なんか、他のものに手を伸ばしているっていうのは、本当に、はい、良くない状況です。
うんうん、はい。 うん。 <laughs> ああ、なるほど。うんうん。うん。うん。 ああ、はい、うん。 うん。うんうん。 ああ、はい。うんうん。 うん。 うん。 うん。 うんうん。 うん。<laughs> うん。 あ、そうなんですね。うん。なんか、ね、こう、え、げ元気がある時に、あの、いし意志力が強い時に、この、YouTube を開いてもブロックされてる状態とかに設定できたらいいですよね。<laughs> うんうん。
はい。 うんうん。確かに、そういうスマホとかだと、そういうアプリは充実してると思うんですけど、その、パソコンを開いた時も、そういう何か、機能が <laughs> あると嬉しいですね。
あ、そうですよね、うん。 うん。うん。 <laughs> あ、そうですね、一応あるにはあるんですけど、ま、ちょっと設定がね、あるありますので、ま、そこはちょっと調べてもらってっていう感じにはなりますが、うん。ま、そうですね、このはい。<laughs> なかなかね、あの、こう難しい問題で、ね、いいアドバイスはできそうにはないんですけれども、<laughs> あの、ね、ほんとに、もっともっとね、素敵で充実な生産性の高い大学生活を始めるにあたってですね、あの、少しでもね、改善していったらいいですよね。
はい。 あ、そうなんですね。ふん。はいはいはい。 はい。 はい。 はい。